Alam mo, sa totoo lang, introvert kasi akong tao. So parang, alam mo ’yon, nahihirapan ako na makipag-communicate o makipag-usap sa mga ano sa mga tao na bago ko pa silang nakikilala. Pero usually na ginagawa ko, alam, parang kinakausap ko sila kung ano yung pangalan nila, gano'n. Tas "Hi," ganun ako, si ganito ganyan, <laughs> kapag makapal yung mukha ko, ganun. Pero kapag umiiral yung introvert ko talaga, parang hindi talaga ako nakikipag-usap, alam mo ’yon? Parang, hinihintay na sila yung kumausap sa akin, mhm.
Hmm. Friends, ah, oo. Oo. Mhm. Tahimik ka lang. Unang lumapit, hmm, oo, so nakadepende, mhm.
Mhm.
Nakadepende, din siya sa situation or di kaya sa sa tao? Kumbaga, ap kung feeling mo, hmm, kumbaga, parang, kung ah, okey, oo.
Oo, depende sa tao, tapos sa sitwasyon din, di ba? Kasi may mga e sitwasyon kasi kapag introvert ka, ganyan. Tapos may mga sitwasyon kasi na parang ayaw mo na makipag-usap sa hindi mo kilala, gano'n. <laughs> Ako, kasi introvert ako, pero kapagka alam mo yon komportable talaga ako sa mga kaibigan o sa kasama ko, talaga din naman na ngay, ganyan.
Oo. Tama. Mai Oo, ganun talaga. Hmm.
Mhm, tapos minsan kapag, no choice. <laughs>
Grabeng no choice.
Yun, kapag no choice <laughs> na kailangan mo siya na kilalanin or makipagkilala sa gan kasi may kailangan or may need ka na, ano, alam mo, yun, yung need ka na gawin, need ka na kausapin siya, gano'n.
Mhm. Kaya kailangan mong parang, ah, i-encourage yung self mo na kausapin siya or lumapit sa kanya yun something like that, hmm. Oo, totoo, totoo. Lalo kung may kailangan, <laughs> di ba, totoo naman 'yon. Pero ano ba yung, ah, usually na parang nasasabi mo kasi sabi mo kanina parang "Hi, anong pangalan mo?" Gano'n lang bap kadalasan talaga yung parang usually na sinasabi mo or intro mo kapag, ah, gusto mo na maki pagkaibigan or maki pagkilala?
Mhm, kailangan mong tapangan. Oo. Kaya nga, eh. Oo.

Oo, pero minsan parang feeling feeling din naman na parang ayaw kausap. Pero may mga ano din naman, 'no, mang parang sabi mo nga, ah, parang minsan sa itsu kung nagbe-base sa itsura, parang hindi okey. Pero pag nakausap naman, okey naman pala may mga ganong, ah, person. 'di ba? Mm.
Mm. Mm. Oo. Meron alam mo na-experience ko yan noong nagtatrabaho ako sa isang fast food chain. May team leader kasi kami nun na kapag titignan mo talaga parang alam mo yung ang sungit-sungit niya. Kasi kapag titignan ka niyang ganyan, alam mo yung titig kasi yung mata niya pa alom mata matulis, ganyan. So, parang noon ang first impression ko sa kanya talaga masungit. Tas parang ang hirap niyang i-reach parang ganun. Pero hindi. Yung nung nakilala ko siya tas siya kasi yung unang lumalapit din sa'kin tapos nung nakilala ko siya tas nagkakasama kami sa dun sa isa sa work. Alam mo yun, parang hindi pala siya ganun kasungit. Ano din pala siya kalog din pala.
Oo. Mm. Oo. Masungit. Mm. Wo mo nagga ah Mm. Oh, oo, jolly pala, oo. Nasa face niya lang pala na mukhang masungit. Pero hindi yung personality niya. Oh, 'di bang? Pero ang ganda na at least nakilala mo siya para alam mo yung totoong personality niya. Eh, 'di ba ah, um, sabi mo kanina nakwento mo na mahiyain ka. Pero paano naman kapag may mga parang ah, mahiyain ka tapos yung nakausap mo mas mahiyain pa pala. Ah, ma ano ba yung usually na ginagawa mo para mas, ah, para kumbaga maging komportable sila na kausapin ka?
Oo. Mm. Mm. Totoo. Oo, tek Mm. Mm.